Ờ, bạn ơi, không biết là bạn định nghĩa như thế nào là bạn thân?
Ờ, đối với mình thì đối mới người người khác thì mình hông biết nhưng mà đối với mình á, bạn thân của mình luôn là cái người đồng hành, một người bạn mà có thể mình có thể chia sẻ hết mọi thứ trong cuộc đời này với người đó mà mình hông có sợ gì hết.
Ừm. À, hóa ra là thế. Vậy là, ừm, theo bạn là định nghĩa bạn thân là cái người mà đồng hành cùng với bạn này, chia sẻ cùng với bạn khó khăn nà niềm vui này, đồng hành với bạn trong cuộc sống, đúng không? Ờ, ơ, thế thì, ừm, bạn khi mà nghĩ đến bạn thân ấy thì bạn có nghĩ ngay đến một cái cảm giác gì đặc biệt khi mà nghĩ về người bạn đó không?
Đúng rồi. Chính xác luôn. À, mình hiện tại mình đang nghĩ tới người đó luôn đây và cái của mình hiện tại đó là mình đang rất là nhớ người bạn thân của mình, vì gần năm rồi hai đứa chưa có thời gian ngồi lại nói chuyện với nhau.
<laughs> À, hóa ra là thế. À, thế hả? Ơ, thế thì mình có một tí tò mò là không biết là bạn với lại bạn thân của bạn là, ừm, đã chơi với nhau bao nhiêu năm rồi?
Ờ, mình, kiểu, cũng nhớ là cái lần đầu tiên mình gặp bạn thân của mình là vào cái năm nhất đại học á, tới nay cũng đã được 9 năm rồi bạn ạ.
À, năm nhất đại học. Ồ, vậy là một tình bạn gắn bó gần một thập kỷ luôn. Rất là <chuckles> rất rất là thân thiết đó chứ. Ơ, thế thì hiện nay không biết là bây giờ là hai bạn có thường xuyên gặp nhau không? Hay là vài năm, hay là 1-2 năm mới gặp 1 lần?
Ờ, gần thập kỷ rồi, đúng rồi. <laughs> Ừ, rất là tiếc luôn là khi mà lớn lên á hồi xưa thì tụi mình, gọi là, tuần nào cũng gặp nhau hết, nhưng mà khi lớn lên rồi thì mỗi người có con đường riêng, có gia đình, có cuộc sống riêng mà, thành thử là bây giờ 1 năm gặp được 1 lần đã là vui rồi á.
À, thế hả? Đúng rồi. Đúng rồi, mỗi người À, à, thế hả? Một năm gặp được 1 lần thì, ưm, thì cũng hơi ít nhỉ? Chắc là cũng bạn cũng rất là muốn gặp bạn lại thân nhiều hơn. Bây giờ cũng cuộc sống có quá là nhiều, ừm, điều phải lo rồi nên là không thể nào mà suốt ngày gặp nhau được. Ơ, thế thì, ừm, có một cái kỷ niệm nào mà bạn với lại bạn thân của bạn đã từng trải qua mà khiến cho bạn nhớ mãi không?
Đúng. Chính xác luôn. Ừ. <laughs> À, có, mình nghĩ ngay tới cái kỷ niệm á là, ừ, bữa đó tự nhiên bạn thân mình đang buồn chuyện gì á, cái bạn thân mình lúc đó thì ở thành phố, còn mình á thì ở dưới quê, lúc đó mình đang đi làm nha, cái bạn thân mình nhắn là "Ê, uống cà phê hông?" Mình mới suy nghĩ: "Tự nhiên giờ rủ uống cà phê làm gì?" Đó.
Ừm. À. À, thế hả? Ừm. <laughs> Đúng rồi, vậy là thấy có cái gì là ừ, có cái gì là thắc mắc liền, đúng không? Đúng rồi, có vấn đề.
Có vấn đề. Đúng rồi, cái, ơ, cái, kiểu, như là bạn thân mình lúc đó là cứ giờ muốn uống cà phê quá lên đây uống cà phê với nó đi. Thì mình lúc đó là 5:00 chiều, mình nhớ 5:00 chiều mình đang làm ở một cái chỗ mình, gọi là, không biết đường luôn, mình chỉ biết đường vô thôi chứ mình không biết là chỗ đó là sẽ đi đâu hết trơn, tại vì lúc đó chưa có Google Map, gọi là nó phổ biến trong dưới quê lắm, đó.
<laughs> Ừ, đúng rồi. Ừm. <laughs> Đúng rồi. <laughs>
Thì, ờ, cái lúc đó 5:00 chiều mình vừa tan ra là mình chạy một hơi lên thành phố, mà mình chỉ biết là cái hướng đó là đi tới thành phố thôi chứ mình không biết đường nào hết, kiểu vậy á bạn.
Ừm, vậy là bạn cũng rất là liều đấy chứ. <laughs>
Đúng rồi. Và cái người bạn của mình là 5:00 nó nhắn tin tin cho mình, nó đợi mình ở đó 5:00, thì cái đoạn đường bình thường mình chạy ở ngoài á là sẽ mất một tiếng rưỡi để tới thành phố, là đáng lý ra là sáu 6:30 sẽ tới nơi, nhưng mà do mình lạc đường á bạn.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. <laughs> À, hóa ra là bị lạc đường. Ơ, sau đấy thì sau đấy thì sao?
Ừ, thì mình chạy trong mấy cái đường quê đó, tùm lum hết trơn, mình quẹo tùm lum hết, mình lạc luôn.
<laughs> Thế sau đấy thì sao? Bạn bạn với bạn thân của bạn có gặp được nhau không? Hay là hai đứa đi lạc nhau luôn?
Ừm. Nó cứ nhắn tin mình hoài hỏi: "Tới chưa, tới chưa?" Mình á thì mình cũng xạo nó, nói: "Gần tới rồi, ráng đợi tao 15 phút nữa đi." Nhưng mà tải tới là 7 cái 15 phút như vậy á, mình mới tới nơi là tám giờ ba mươi phút mình mới tới nơi. <laughs> Có nghĩa là quán chỉ c đúng rồi, quán chỉ còn tiếng nữa đóng cửa, kiểu vậy á.
<laughs> Trời ơi! <laughs> Ơ, thế thì khi mà gặp nhau thì ờ, thế thì gặp nhau À, thế hả? Ồ, hóa ra là thế, vậy là, ừm, gặp nhau cái là quán đóng cửa luôn. Ơ, thế thì hai bạn sau đấy thì đi đâu?
Ừ. Gần như là đóng cửa rồi. Hơ, lúc đó thì còn 1 tiếng nữa quán mới đóng cửa là mình tới nơi, tại vì lúc đó mình mới thấy thằng bạn mình ngồi đó là mình chạy vô liền, xin lỗi liền. Mà mình cũng hông dám nói thiệt với nó nữa, mình nói là "Nãy giờ kẹt xe bên, ơ, cái cái cái đường kia nhiều quá, kẹt quá, đông quá, nay là thứ Bảy người ta về quê đông quá." Đó, chứ mình hông nói là mình lạc đường đâu. <chuckles>
Ừm hưm. <laughs> À, ờ, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Cũng <laughs> đúng rồi. À, thế thì sau đó thì sao? Sau đó thì, à, ừm, nói chuyện với nhau, ơm, và bạn là ở luôn là trên thành phố với cùng với bạn của bạn, đúng không?
À, ơ, không bạn ơi, tại vì rất là tiếc lúc đó mình làm là mình làm nguyên tuần luôn, mình không được nghỉ ngày nào cả, mặc dù ngày hôm sau là Chủ nhật. Nhưng mà có cái chuyện mình thấy rất là buồn cười, đó là lên nó hổng kể mình gì hết, mặc dù mình hỏi là lý do tại sao, ờ, lại kêu lên đây, không kể là không kể. Vậy là hai đứa chỉ ngồi nói chuyện với nhau về những cái chuyện phiếm, những cái chuyện vui buồn trong cuộc sống thôi, gọi là, thí dụ mà thấy cái xe đi ngang qua cũng chỉ nói, ờ, cái xe này đẹp này kia, kiểu vậy á, đó.
Ừm, ừm. Ủa, thế hả? À, hóa ra là thế. <laughs> Hóa ra là thế.
Nhưng mà có một cái mình thấy rất là hay với người bạn thân của mình á, là khi mà mình nói chuyện với bạn thân của mình 1 tiếng đó nó trải qua nhanh lắm, chớp mắt cái xong. Kiểu như 1 tiếng đối với mình khi mà nói chuyện với đúng người á, nó chỉ vỏn vẹn 5 phút thôi, kiểu vậy á.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Khi mà mình nói chuyện với một người thân thân thiết thì mình có rất là nhiều cái để kể, mà khi mình kể mình, à, cứ kể luyên thuyên. Đúng rồi, kể rất là nhiều như thế thì cái thời gian nó trôi rất là nhanh luôn.
Quên đi thời gian. Đúng rồi. Ừm, đồng ý, đó. Thì, ờ, cũng tới giờ về với giao lại quán đóng cửa thì mình cũng tạm biệt nó để mình đi về, mình chạy ngược về quê, trời ơi thì ừm, nó cũng biết á nó cũng biết là lần này thì mình đi đường lớn rồi nên hông lạc và thằng bạn mình nó cũng rất về nó nhắn tin mình, nó hỏi thăm mình về tới chưa? Rồi nó cũng rất là trân trọng, vì mình đã chạy tự nhiên mình cũng chạy lên mình thăm nó, xong rồi mình chạy về, biết nó biết mình cực á, nhưng mà nó nó trân trọng mình lắm.
Ừm. Ờ <laughs> Làm thế thì lúc về có bị lạc nữa không? Ừm. Hoá ra là thế. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Cũng là một cái kỷ niệm khá là dễ thương ha. Lên thăm bạn thân cái xong bị lạc, <laughs> bị lạc nhưng mà cũng rất là may.
Đúng rồi. Mà sau này mình mới biết cái lý do nó kêu mình lên mình cũng khá bất ngờ.
À, à, thế hả? Thế thì mình tò mò xíu là không biết cái lý do đó là gì thế?
Ừ. Sau này mình gạ mình hỏi á, mấy thằng mà gần nhà nó á thì mới nói á là đợt đó là nó chia tay người yêu mà người yêu chê nó ừm, người yêu chê nó nghèo, <chuckles> thành thử là nó buồn đó. <laughs>
À, hoá ra là thế. <laughs> <laughs> Ừ, hóa ra là thế. Vậy hóa ra là do bạn của bạn là buồn nên mới là, ừm, gọi bạn lên để tâm sự nhưng mà lại không dám kể ra, chỉ có ngồi nói chuyện phiếm thôi, đúng không? Ừ, nhưng mà
Đúng rồi. Đúng rồi, kiểu, n n nói chung là lúc đó là nói chuyện như vậy là đủ vui rồi, nó hông có cần người tâm sự với nó, nó chỉ cần người nói chuyện với nó thôi.
Ừm, ừm. Nhưng mà đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái lúc đấy thì bạn có, ơ, bạn có nhận thấy là cái điều gì đó sai sai ở đây không? Kiểu, như là chẳng lẽ là chỉ gọi mình lên để nói chuyện phiếm như thế thôi? Chắc là bạn cũng nhìn thấy là bạn thân của bạn có một cái chuyện gì đó là buồn nhưng mà nó không dám nói, đúng không?
Ừ, đó. Ừm, thật ra thì lúc đó là mình biết là nó có chuyện buồn nhưng mà mình hỏi thì nó không kể, với lại khi mà nói chuyện với mình những cái chuyện khác á, mặt nó hớn hở nó vui lắm, kiểu, như là nó đã tìm được cái người t gọi là, thay thế cho người yêu nó lúc đó vậy đó. <laughs>
Ừm. À, <laughs> thế hả? Ừm. <laughs> Khá là dễ thương ha. Ừm, đúng rồi. Nói chung là đôi khi mà hết mất ng mất người yêu rồi thì bây giờ là bạn thân chắc chắn là quan trọng nhất, đúng không? <laughs> Ơ, thế thì mình có một tí tò mò là không biết là, ừm, tình bạn của bạn kéo dài được cả một thập kỷ như thế, không biết là cái lúc mà mới đầu ấy, hai bạn, ừm, thân nhau như thế nào? Kiểu, trong một cái hoàn cảnh nào mà hai bạn tự nhiên chơi thân với nhau như thế?
Ừ. Đúng luôn, mà, có Ừm. À, cái lúc mà thân nhau cũng khá là buồn cười á bạn. Lúc đó là mình với họ nó là học, kiểu, như mình là lớp A1 thì nó là lớp A2, chung ngành nhưng mà khác lớp. Thì lúc đó
À, thế hả? À. À, hóa ra là thế!
Ừ, thì lúc đó thì thì cái cái ngành của mình tổ chức một cái buổi đá bóng giao lưu giữa các lớp thôi, như giao lưu văn nghệ vui vẻ thôi. Thì mình cái lúc nó dẫn banh thì mình là cái người chọt vô, đá vô cái chân nó cái. <laughs>
Vậy là <laughs> Khá là buồn cười, khá là hài hước.
Nó bay lên, nó té xuống, <chuckles> xong nó đứng dậy nó đòi đánh mình. <laughs>
<laughs> Vậy là từ vậy là từ kẻ thù là thành bạn thân luôn hả?
Ừ, đúng rồi, cái đó, cái lúc mà mới bắt đầu là như vậy đó.
<laughs> Rất là dễ thương. <laughs> Rất là dễ thương. Vậy là quen nhau qua một trận đá banh là từ hai kẻ địch, là hai kẻ địch thành bạn thân. Ơ, thế hả?
Ừ, mà sau đó thì mình hẹn nó đi cà phê xin lỗi. Xin lỗi đàng hoàng thôi tại lúc đó mình cũng hổng cố ý, mình vô banh mình ham banh quá. <laughs>
Đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Vậy là từ từ cái buổi cà phê hôm đó là tình bạn triển khai cho tới tận bây giờ luôn? À, rất là dễ thương.
Đúng rồi, từ cái buổi cà phê đó thì nó rủ mình vô chơi game cùng nó. Thì suốt 4 năm đại học nó là cái người chơi game với mình duy nhất luôn, với nó là cũng là duy nhất luôn, hai thằng chơi với nhau thôi. Đó.
Ừm. À, thế hả? Ơ, thế thì, ừm, chắc chắn là trong một cái tình bạn thì cũng có lúc nào nó gặp trục trặc, đúng không? Không biết là có lúc nào, khi nào mà hai hai người, ừm, bạn gặp trục trặc không?
Chính xác. A, chủ yếu á là trục trặc thì trục trặc đến từ người thứ 3 bạn ơi. Mà không phải là, kiểu là, người khác chen vô tình cảm tụi mình, không phải là có người bạn thân mới gì đâu. Mà trục trặc là cái lần mà trục trặc là cái lần mà nó có người yêu á bạn, xong rồi cái, a, nó nghe lời người yêu nó lắm. <laughs>
À, thế hả? Ờ, ơ, thế thì sao thế? À. <laughs> Người thứ 3 hả? A! Đúng rồi, hóa ra là thế. Thông thường thì khi mà hay, đúng rồi.
Ấy, nghe lời lắm, bảo là không được chơi game, không được, gọi là, giao du mấy đứa bạn này nữa, cũng nghe lời bỏ mình thời gian, xong rồi cái lúc bị đá kêu mình lên. <laughs>
<laughs> Hóa ra là thế. Ờ, khi mà hai hai người đúng rồi, hai người bạn thân mà chơi cùng với nhau mà một người có người yêu thì cũng rất là khó xử nha, rất là khó xử luôn á. Ừm, ơ, thế thì ờ, ơ, thế thì sau khi mà bạn đó bạn chia tay người yêu thì tình bạn của hai bạn như nào? Có, ơ, tiếp tục tiến triển không hay là vẫn như thế?
Đó, hèn chi nó hổng dám nói là vậy đó. <laughs> Chính xác, hổng có dành thời gian cho nhau được nữa. Ơ ha, tình bạn lúc đó của t tụi mình thì lúc đó nó đã quay lại được mấy cái luồng sóng lúc trước, luồng sóng lúc trước của nó rồi. Nó là á vô nó chơi game mình, nó nói chuyện mình thâu đêm suốt sáng hằng đêm luôn, đó, thì nó đã quay lại. Nhưng mà rốt cuộc thì cuộc sống cũng, gọi là, chia cắt chúng mình 1 lần nữa.
Ừm, <laughs> đã quay lại nguồn sống rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Nói chung là khi mà lớn thì, ưm, thì cái tình bạn như thế thì nó vẫn như thế, nó vẫn ở đấy nhưng mà có điều là mình cũng không thể nào mà mình thường xuyên gặp nhau trò chuyện được, đúng không?
Chính xác luôn.
Ừm, cũng quá nhiều khoảng cách. Ơ, thế thì, ừm, ngoài ngoài người bạn thân đó thì bạn, à, còn những người bạn thân khác không? Hay là chỉ có duy nhất một mình bạn đó thôi?
Ờ. Ngoài những cái người bạn thân ngoài cái bạn thân của mình, ờ, núc này á thì mình chỉ có đúng một người đó thôi và đối với những người bạn khác mình chỉ xem là bè thôi. Chưa bao giờ mình đúng rồi, mình có rất là nhiều bạn
Ừm. À, hóa ra là thế. Chất lượng quan trọng hơn số lượng, đúng không?
Chính xác luôn. Mình có rất là nhiều bạn luôn, nhưng mà chỉ nói một người bạn như thân đó là bạn đó thôi, không có ai khác nữa.
Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Ơ, thế thì, ờ, những cái lý do nào mà bạn, ừm, cho rằng là cái người bạn đó là cái bạn chí cốt của mình?
Ờ, tại vì, à, đối với cái người bạn này thật sự là cái lúc mà, gọi là, có bạn gái thì có hơi vô tâm một xíu. Nhưng mà thật ra á, trong cái lúc mà mình gặp những cái khó khăn trong cuộc sống của mình lúc nhất là những cái lúc mình ở trên đại học mình ở mình á, thì có vấn đề gì bạn ấy cũng giúp đỡ mình, chỉ cần chỉ cần mình nói ra thôi là bạn ấy giúp đỡ mình rồi, đó.
<laughs> Ừm. Ừm. À, hóa ra là thế. Ừm, tâm đầu ý hợp, đúng không?
Chính xác. Thí dụ nha, nếu mà cái môn đó, gọi là, nói thẳng ra luôn, nếu mà cái môn đó nếu mà mình được l qua môn mà bạn ấy không được qua môn á thì bạn ấy cũng chấp nhận bạn ấy cho mình qua môn, kiểu, vậy á, sẵn sàng hy sinh hết. Ừ, tốt lắm!
Ừm. <laughs> Thế hả? <laughs> Ồ! Thế hả? Quá là quá là chí cốt luôn ấy, người anh em chí cốt luôn á.
T Đúng rồi, mà có bạn tốt như vậy thì đương nhiên mình cũng phải chơi đẹp lại với người ta.
Đúng rồi, phải trân trọng, phải trân trọng. À, ơ, thế thì
Đâu có lợi dụng được, đó, th thành thử là mình cũng chơi rất là đẹp.
Ơ, thế thì, ừm, ừm, theo bạn thì, à, bạn, ừm, cảm thấy là cái sự khác nhau giữa bạn thân với lại bạn xã giao thì nó như thế nào? Kiểu, nó khác nhau như thế nào?
Thì cũng như mình nói rồi á, đối với người bạn thân của mình thì cái cuộc trò chuyện của mình nó diễn ra tự nhiên lắm. Nói chuyện mình có thể kể hết tất cả mọi thứ cho nó nghe và mình không sợ gì hết. Còn đối với người bạn xã giao á, mình chỉ cần nói những câu xã giao giỡn chơi vui đùa thôi, gọi là, kêu chơi chung mình cũng hổng chơi nữa chứ đừng nói là đừng nói là bắt mình phải, ư, gọi nà, nói chuyện thân mật, ơ, kiểu vậy.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, vẫn phải có khoảng cách, đúng không? <laughs> Đúng rồi, cũng phải có khoảng cách giống nh đối với người bạn thân thì mình có thể nói chuyện trên trời dưới bể, cái chuyện gia đình, thậm chí là một vài bí mật của mình cũng không sao. Ưm, người đó tại vì người đó là người bạn tốt mà người ta vẫn sẽ, ừm, đồng hành cùng với mình, nhưng mà bạn xã giao thì chắc là chưa chắc, đúng không? Cũng phải có nói chuyện, cũng phải có khoảng
Chính xác. Đúng rồi. Quan trọng là cái niềm tin mình đặt vào cái người bạn thân của mình rất là nhiều.
cách này cũng phải đúng rồi, chính xác, chính xác, chính xác, cũng có cái niềm tin. Thế thì, à, không biết là bạn có từng có bạn thân cũ hông?
Ờ, có chứ bạn thì có luôn. Thật ra á thì cái cái bạn thân cũ của mình nghe cũ là biết cỡ kết thúc rồi đó, nhưng mà kết thúc nó hổng được êm đẹp cho lắm, nó có vấn đề ở trong.
Có hả? <laughs> <laughs> À, thế hả? Ơ, thế thì không biết là, ừm, bạn với cái người bạn thân cũ đấy lý do gì mà kết thúc?
À, cái lý do cũng khá là trẻ con, tại vì cái người bạn thân đó là chơi với mình là nguyên năm cấp 1, cái năm cấp 2 là tổng cộng là hai hai hai năm hai cái cấp luôn, đó.
Ừm, ừm. À, cũng khá là lâu đấy chứ.
Tới cùng tới cuối cùng lên năm cấp 3 á thì, à, hai đứa mình gặp một cái vấn đề khá là ngan giải đó là cùng thích người.
Ừm, ừm. Ồ, cũng khá là khó xử nha, khó xử nha!
À! Đúng rồi, thật ra thí dụ mà cùng thích người thì đối với mình, bạn thân mình cũng có thể nhường bạn ấy được. Nhưng mà do cái lúc mà bạn ấy cũng biết mình thích bạn nữ bạn nữ đó mà mình cũng biết bạn ấy ấy thích bạn nữ đó đó, xong rồi cái hai đứa gặp nhau là cái, kiểu như là, rất là khó chịu với nhau xong rồi có một lần là mình với bạn ấy đánh nhau luôn.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. À! Trời ơi, dữ vậy. Vậy là sau khi mà đánh nhau cái là tình bạn sứt mẻ luôn, đúng không?
Bị Chấm dứt luôn. Mà mình tới giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao mình lại quyết định đánh nhau bạn ấy nữa. Cái chuyện nhỏ xíu à mà quyết định đánh nhau.
<laughs> <laughs> Chắc là lúc đấy cũng còn trẻ nên là chưa thể nào mà nghĩ ra cái cách giải quyết nó êm đẹp, đúng không?
Đúng rồi, đúng là trẻ trâu luôn á! Thật sự, giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc.
<laughs> Nhưng mà cũng là một cái kỷ niệm mà rất là đáng nhớ trong thời học sinh. <laughs> À, thế thì
Đúng rồi, hai đứa mình còn nhớ hai đứa hồi xưa là đi cua gái cũng đi cùng nhau, đạp xe thằng chạy trước, chở thằng sau đi cua gái, chở tới nhỏ nhà thằng nhỏ đó luôn, nó chở mình. Vậy mà tới lúc mà có cái có một người khác cái mình đánh nhau với nó, rất là buồn.
Ừm. À, thế hả? Rất là hay. À, dễ thương quá ha. Ừm. Vậy Và và cuối cùng vẫn phải là thành bạn thân cũ. <laughs> Hóa ra là như thế. Mà là nói chung là, cũng có những cái người mà tới với mình vì cái duyên mà đi với mình cũng là vì cái duyên luôn á. Ừm, nên là cũng trân trọng những người ở lại hiện tại. Ơ, thế thì bạn với bạn thân bạn hiện nay thì, ừm, khi mà hai người ở cái khoảng x cách mà xa nhau như thế, mà ít gặp nhau như thế thì bạn làm thế nào để mình, ờ, giữ cho cái mối quan hệ mà nó vẫn giống như ngày đầu?
Đúng rồi. Đồng ý với bạn. Ừ. Mình cũng có cách mấy cách rất là dễ thôi, thật ra là để mà giữ mối quan hệ á l là không có cần nhiều lắm, tại vì trong đầu hai đứa đều có những có nghĩ về nhau rồi, nên chỉ cần lâu lâu nhắn tin hỏi thăm, hoặc là lâu lâu rủ vô chơi một ván game tâm sự ở trong Discord á thì cũng đã đủ rồi.
Ừm. À, rồi. À. À, thế hả? Ơ, thế thì ví dụ mà tâm sự ở trong đấy thì, ờ, ừm, bạn hai bạn hay nói chuyện về cái gì? Vẫn là những có hay kể về kỷ niệm xưa không? Hay là nói chuyện hiện tại thôi?
À. Thật ra là nếu mà tụi mình kể với nhau á là mình tụi mình sẽ hạn chế nói về kỷ niệm ngày xưa, tại vì, ừm, kỷ niệm đó nhắc lại cũng hông thay đổi được gì, nên, ơ, tụi mình sẽ thường thường nói về những, kiểu, chủ đề hiện tại cũng như cuộc sống của cá nhân của mỗi người, cũng như là đang ghét ai chẳng hạn, tụi mình hay nói xấu người khác lắm. Ừ. <laughs>
À. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Hóa ra là thế. <laughs> Thế hả? <laughs> Ừ, đúng rồi, nói xấu cùng với bạn thân là, ừm, cũng là một cái, gọi là, giảm một cách giảm stress rất là hiệu quả đó. <laughs>
Ừ, nhiều người nghĩ là con trai sẽ hông nói xấu ai nhưng hông có đâu, con trai mà gặp đúng người rồi, bạn thân rồi thì cũng nói xấu như thường thôi. <chuckles>
À. Hóa ra là thế, ừm. Nói chung là người bạn thân thật sự thì không cần nhiều lời, và là lúc nào gặp lại thì cũng giống như ngày đầu, đúng không? Ừm, hóa ra là thế. Thế thì hôm nay mình cũng cám ơn bạn rất là nhiều về những cái chia sẻ rất là thú vị của bạn về cái định nghĩa như thế nào là bạn thân nhá.
Chính xác. Ô kê, mình cũng rất là vui được nói chuyện với bạn ngày hôm nay nha. Tạm biệt bạn. Bye bye.
Ừm, cảm ơn bạn. Chào bạn.